Exatamente, você fala assim chaleira, né.
Então isso já está comprado?
Já está comprada. Mas agora o resto, eu não sei para o caso para os casais que estavam pensando alguma coisa para casa talvez porque é mais certeiro?
Ok. Exato, era até isso que eu ia sugerir sabia, principalmente é para casa de quem que você está indo?
Para casa dos pais.
Dos pais. É, então eu acho que daí faria mais sentido ainda ser uma coisa para casa mesmo, sabe.
Sim, mas aí o quê, né.
Você acha que de repente eles gostariam de algo natalino para casa, tipo como algum enfeite, algo assim mais nessa ou acha que não?
Ah eu acho que não, eu acho que ele já tem decoração demais já, no caso.
<laughs> Não, tudo bem. E algo assim por exemplo, não sei se eles gostam de planta, sabe, tem uns vasos também bonitos ou quadros

Pois é, o negócio é que um depende muito do prazo de entrega das lojas, né, que acaba variando muito. E dia útil, de agora até lá, realmente tem 4 no máximo.
Sim. Exato.
Então fica um pouco em cima. Mas, assim, você tem alguma ideia do que você gostaria de dar para os 2 casais e pra sua irmã e pro seu cunhado?
Assim, pra minha irmã, eu, na verdade, consegui comprar, porque ela tá há um tempo falando sobre sobre <clicks tongue> é um qual o nome? Pra aquecer a água. Eh, em inglês é kettle.
Pra aquecer a água?

Olha, eu tô com um problema com a minha rotina, assim, e eu queria um conselho seu pra você me ajudar a entender o que que eu posso mudar, o que que eu posso tentar acrescentar, porque eu não tô com muito tempo pra conseguir pesquisar a opção de de presente, sabe, eh, principalmente agora nessa época de Natal, né, de de festividades.
Uhum, sei. Pois é, uhum.
O tempo tá muito corrido, né, eu tenho dois dois trabalhos, eu tenho trabalho de manhã, que eu trabalho como é, pois é, que eu trabalho como professora, então, eu acordo seis horas da manhã vou a é, obrigada é é é difícil, é puxado, sabe é, porque muitas pessoas acham que a gente só chega e dá aula só que não é assim que as coisas funcionam, a gente
Nossa. <chuckles> Ai, que legal. Ah, eu imagino. Tem que preparar, né, toda a aula, tem todo um por trás das cenas, né? <chuckles>
Exatamente, exatamente e toma muito do meu tempo, porque eu tenho que preparar a aula pra cada turma, e aí eu tenho 12 turmas, e uhum, pois é. E aí tem que pre tem que tentar lembrar mais ou menos assim os estilos que funciona pra pra grande maioria dos alunos na na em cada turma diferente e aí, tem que fazer preparar prova, aí depois, né, fazer a prova, às vezes, do zero, aí depois tem que corrigir as provas. Toma muito do meu tempo e eu
Nossa, eu imagino. Uhum. Meu Deus! Nossa. Uhum. Nossa! Uhum. Nossa, eu realmente eu só imagino, parece ser bem trabalhoso, também, né?
Pois é, pois é, e eu tenho o meu segundo trabalho que eu faço mais como como um hobby, que é online, quando eu chego em casa, então, assim, eu tô sem tempo nenhum, sabe?
Uhum. <chuckles> Nossa, assim, dá dá pra perceber que o tempo aí, realmente tá apertado, né?
Sim, é.
E aí agora você tá justamente procurando, assim, esses presentes, pra quais pessoas seriam?
Então, eh, eu pensei em presentear tanto a minha família que tá lá no Brasil, quanto a família do marido da minha irmã que tá aqui na França, porque eu vou passar com eles, é. Só que financeiramente, também, não dá, então, eu tive que fazer uma escolha
Uhum. Olha, legal. Uhum.
e como é a família do é é aquela coisa família do marido da minha irmã, né.
É. Ok, não é uma coisa, assim, tão próxima.
Não é tão próxima e aí, eu vou ficar na casa deles que é numa outra cidade que eu vou, né, e aí pra pra agradar eu escolhi presentear eles. E depois sei lá, eh, eu de eu dei um presente de Natal mais mais atrasado pra pra minha família de volta no Brasil.
Uhum. Sim. Ah, legal.
E aí é é, porque eu não quero deixar de dar, né, não é pô, é minha família.
Exato, é só pra não passar em branco, né?